Oke oke, jadi memang salah satu teman kamu ini cukup ini ya, cukup sensitif terhadap sesuatu ya, mungkin karena memang, ya, dia bawaannya seperti itu atau mungkin karena, ya, ada hal-hal lain di luar yang diketahui juga dari dirimu. Nah, kira-kira setelah kamu mengetahuinya juga dan mulai merasa kayak ada yang aneh, apakah dia langsung, eee, mengkonfrontasikan kamu atau kamu yang bertanya nih ke dia?
Bener. Mhm mhm. Sebenarnya, eee, enggak ada yang maju duluan sih, Kak, aku tuh dikasih tau sama temenku yang kebetulan udah aku ceritain nih, Kak, soal pekerjaanku tadi. Nah, temenku tuh cerita kalau ternyata si anggap aja nama temenku yang, apa, yang marah ini namanya Bunga, gitu ya. Nah, dia tuh cerita, "Si Bunga itu, eee, ngerasa kamu ngejauh, terus dia marah sama kamu." Pokoknya diceritain semua, gitu. Jadi, dari orang ketiga gitu loh, Kak, ceritanya. Terus aku kayak bilang, "Iya sih aku ngerasa." Gitu, karena emang ngejauhnya tuh kelihatan banget gitu loh, Kak. Nah, kenapa aku sangat-sangat tidak menceritakan soal pekerjaanku tuh ke si Bunga? Karena itu tadi, Kak, dia kan bisa sampai drop gitu kan ya, kalau ngomongin kerjaan, gitu. Terus dia itu orangnya perasa, dia kan udah nyari kerja dari zaman skripsi kan ya, Kak. Sedangkan aku tuh bener-bener, eee, bukan tipikal yang ambis nyari dari jauh-jauh hari, gitu loh, Kak. Jadi ketika aku ngasih tau aku dapet kerja duluan dari dia, udah pasti dia insecure, Kak, insecure parah gitu. Mhm, jadi niatku nggak ngasih tau itu kan untuk, apa ya, setidaknya melindungin dia agar tidak makin stres, gitu ya, sama pekerjaan, gitu.
Oke. Mhm. Ya ya ya. Oke, namanya itu. Wah. <chuckles> Mhm mhm. Mhm. <laughs> Ya ya ya, oke oke. Mhm. Oh, bener sih, iya, betul betul. <chuckles> Ya ya ya. Oke, jadi memang, ya, niat kamu emang baik ya, cuman kan dia tidak tahu juga nih niat baik kamu seperti apa, ya karena kalau dia tahu ya pasti mungkin dia bakal sakit nih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku nih ya, kira-kira, eee, apa yang kamu lakukan nih, agar hubungan kalian itu bisa benar-benar pulih, benar-benar diperbaiki? Apakah kamu, eee, mulai ngomong gitu, kayak pelan-pelan ngomongin soal hal ini atau ada cara lain?
Bener. Mhm mhm. Iya? Mhm.